Мгм. Ну, п потому что?
Да. И вот, до сих пор, я вот уже 20 лет прошло, и я их слушаю. Э, то есть включаю, да, там, где-то там, этих старых, м, "Бутырку", именно старые альбомы, которые были.
О! Ага. Мгм. Мгм. А, ага. Ой, я, наверное, слышала, а, "Бутырку". Да.
Там, Кучин, а вообще, там, м, Наговицын. То есть это, вообще, просто, как говорится, что-то с чем-то. И представьте такую картину: <chuckles> девчонка лет 15, да, там, 16 и, там, вот эту "Бутырку" слушает, там, "Запахло весной." <chuckles>
Мгм. М. Мгм мгм. М, м. Да, это же ну да! Это нетипично, вообще, нетипично. Но, у вас такая ситуация просто повлияла, да? А как думаете, если бы, ну, э, если бы вот этого не произошло, вы бы, ну, стали интересоваться этой музыкой или всё-таки нет?
Да, да. И вот М, думаю, нет. Нет нет, думаю, нет.
Да. Ну да, потому что это нетипично, правда. Вот в таком возрасте, как ты слушаешь. То, что популярно, да, м, больше, м, те в таком возрасте. Мгм. Ну, э
Да, и вот, эм, я же говорю, уже 20 лет, то есть, э, шансон, то есть, слушаю.
Мгм. Да. Ну да, у вас отдельное место в сердце вашем. <chuckles>
Да, были на кассеты. Вот если бы, не было тех кассет, да, реально я бы, там, и знать не знала, что такие существуют.
Мгм. М-да. Мгм. Ну да, кстати. Вот спасибо вашему брату, что всё хранил, да? Мгм.
Потому что у абсолютно да, у меня абсолютно никого из компании, из друзей никогда не было, кто слушал шансон. И другой мой брат всегда смеялся с меня, говорит: "Ты чё,- говорит- прикалываешься, там?" Ну, он вс всегда смеялся с меня, что я слушаю шансон.
<chuckles> М. Да, вы одна такая были. М, да. А что вы слушает? <chuckles> <laughs> Действительно. М. <chuckles> Ну да, вы когда сказали, я тоже удивилась.
Помню, дразнил меня еще, когда я, там
Мгм.
Ну да, мне вот реально вот вот просто нравится. Я вот, просто, балдею, вот, оно меня пробирает. Я вот как-то понимаю их, м, до мурашек, прям.
<chuckles> Да. Вы знаете Мгм. Да. А вам не становится, э, ну, сильно грустно, как бы? Всё-таки, возвращает в тот момент жизни.
Эти всякие истории.
Или становится грустно, но, как бы, спокойно относитесь к этому?
М, нет нет.
М.